Sì, no, ci sono dei pasticci che fanno, ma io ne ho visti alcuni, che sono delle vere opere d'arte. Eh, sono bellissimi.
Baschi, lo conosci Baschi? Sì, sì, sì. Baschi Baschi lo conosci?
Sì. Sì, sì, sì. Lo adoro.
Eh. Anche lui molto, molto v bravo, molto intelligente.
Lo adoro moltissimo. Mi piace tantissimo. Comunque non ti arrendere sui tuoi hobby, le speranze, sei giovane.
Mh. Mh, mh, mh. No, no, ma neanche tu. Ma no, non mi arrendo, però ecco, bisogna mantenere alta la motivazione e cercare di essere felice, hai detto bene tu, senza <sucks teeth> starsi sempre troppo a preoccupare. Esatt
<chuckles> Esatto. Più contentarsi delle piccole cose che comunque ci circondano. Ti ringrazio molto è stato molto interessa grazie a te. Ciao.
Grazie mille. Anche io. Ciao.